Alors, heu, du coup, toi, heu, tes amis, tu vas les «choisir» entre guillemets selon quelle qualité? C'est quoi que tu apprécies, heu, chez eux?
Ouais. Bah, heu, 1° heu, je vais pas faire des amis, heu, en ayant des critères. Enfin, si, un minimum un minimum mais, heu, ils sont pas, heu, stricts, en fait. Souvent, ça se fait au feeling.
Oui. Oui, genre, tu as pas une liste en mode, heu, tu coches, heu ouais, ouais.
Ouais, ouais, il y a pas une liste à cocher. Ça se fait au feeling et après, si je vois que la personne a des, heu, des des comportements ou des choses qui me plaisaient pas, bah, je je peux prendre mes distances. Mais, heu, après, mes amis, j'aime bien, j'aime bien quand ils sont, heu, comment dire?
Mmh. Ouais. Bien sûr, oui, oui.
Quand ils savent relativiser. C'est un truc que j'aime bien et c'est un truc pour moi qui est essentiel. Il faut savoir relativiser. C'est pour ça que je, en fait, j'ai l'habitude j'ai pour habitude de classer les gens, aussi. Je sais pas si c'est bien ou quoi. Mais, je classe les gens
Mmh. OK. Oui. Ah oui, heu, genre, potes, amis et cetera, connaissances? Ouais. Je vois. OK. Oh je comprends parce que moi, je peux avoir tendance à faire un peu pareil, heu, tu sais, heu, sans, heu, sans que ce soit explicite, hein, mais, heu, dans ma tête, oui, je vais me dire: «Heu, cette personne, je lui fais se je lui fais confiance, c'est un ami, cette personne, heu, je lui fais pas confiance, c'est pas un ami, tu vois? Genre, heu, c'est très simple.
connaissances, potes, amis et cetera. Ouais. Ouais. Ah bah, oui, pareil pour moi. Ouais, bah, oui. Exactement, mais après en ce qui concerne la relativas enfin comment dire? En ce qui concerne la relativité. Heu, j'aime beaucoup ça dans le sens où, heu, comment t'expliquer ça? Bah, tu vois, il y a des gens, ils vont se dire que, si eux ils aiment quelque chose, bah, toi aussi tu es obligé de l'aimer. Alors que c c'est pas forcément le cas, quoi et aussi
Donc, heu Ouais. Oui. Ah! Ah, tu veux dire genre avoir des centres d'intérêt, heu, en commun avec, heu, tes amis?
Heu, non, pas tout à fait. En fait, si par exemple, il y a quelque chose qui est en vogue et que, tu connais pas, ou, heu, tu as tu en as pas entendu parler, bah, la personne en face peut te dire que tu rates quelque chose
Ouais. Ah, oui.
alors que c'est pas forcément le cas, dans le sens où, heu, si tu prends n'importe quel sujet sur ta vie aussi, sur ce que tu fais, heu, au quotidien, tu pourrais lui dire aussi: «Bah, si je fais ça, toi tu tu le fais pas, tu rates quelque chose aussi». Sauf que non en fait.
Bah, oui, non. Mmh. Ouais. Mmh mh. OK. Oui, chacun fait, heu, enfin chacun est comment dire, hem va avoir un attrait en fait. Non mais c'est ça, voilà, tu as un attrait pour différentes choses et justement moi je trouve ça super bien chez les amis quand les gens ils ont des des centres d'intérêt différents. Parce que ouais, c'est ça puis en fait, heu, un truc auquel tu vas pas forcément toi, tout seul, t'intéresser. Heu, si tu as un de tes amis qui s'y connaît, que ça intéresse et tout, tu peux, heu, justement lui poser des questions et ça peut te cultiver, enfin, ça peut t'apporter, heu, des d'autres choses en fait. Donc, heu
Exactement, chacun ses centres d'intérêts et de la diversité, quoi. Exactement.
Moi j'aime bien ça, heu, aussi, ouais.
Et d Du coup toi, tu recherches quoi comme qualité, heu, chez tes amis?
Heu. <inhales> Bah, en vrai, ça va être assez classique, je pense, c'est vraiment la confiance, mais au sens, heu, enfin la loyauté tu vois? Genre, hem, je trouve que quand on parle d'amis, tu vois, c'est ce que tu disais, heu, on moi aussi je vais catégoriser un peu les gens. Je vais mettre, heu, connaissances, potes et amis et là, si on parle vraiment de d'une qualité chez un ami, ça sera vraiment ça tu vois. Ce sera est-ce que cette personne, heu pas quoi qu'il arrive non plus, parce qu'il y a des choses qui sont pas, heu, qu'on peut pas cautionner, tu vois? Mais, un peu quand même, heu, est-ce que cette personne, je peux vraiment lui faire confiance, heu, si demain j'ai un gros problème? Ou ou est-ce que, heu, c'est une personne, même si je lui parle pas pendant plusieurs mois, ça sera toujours pareil? Enfin tu vois? Genre, heu, on va pas se disputer pour des idioties, en fait.
Ouais. OK. Oui. C'est vrai. Exactement. Mouais.
Donc ça, je trouve ça je trouve ça important parce que c'est tellement rare et heu, perso je sais pas, enfin, moi tu vois, c'est genre je me suis fait beaucoup trahir par, heu, soi-disant des des amis, enfin, des gens que je considérais comme amis, mais au final, heu, c'était pas le cas et du coup, je pense que c'est lié à ça aussi. Tu as vécu, toi, des choses, heu, qui ont fait que bah justement, maintenant tu fais peut-être attention ou tu vois les choses autrement?
OK. Ouais. Oui, parce que bah avant, je faisais p je faisais pas gaffe et je je catégorisais pas les gens et heu, bah des fois, j'étais un peu perdu quoi. J'arrivais pas à savoir si untel c'était un ami, si c'était un pote et heu, au fil du temps, j'en avais marre de pas, heu, de pas savoir où j'en suis avec les gens et je me suis dit: «C'est fini il maintenant il y a» comment dire? Bah maintenant, heu, je vais je vais les catéo ais j'ai je vais les catégoriser quoi».
Ouais. Mouais. Mmh. Ouais, ouais. Oui je comprends. Ouais. Pour être sûr que voilà, au moins, heu, tu comment dire? En fonction des expériences que tu vas vivre avec la personne, en fonction de ses réactions et tout, heu, tu sais que cette personne, tu peux lui faire plus ou moins confiance et que, heu, en gros, heu, elle devrait pas trop te trahir quoi.
Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, il y en a avec qui, heu, avec qui je joue en ligne. Heu, des fois on est 4, on fait, heu, on fait beaucoup de jeux ensemble et heu, bah, il y en a, c'est des potes, c'est juste des potes avec qui tu peux jouer, tu vas au cinéma et cetera. Mais il y en a d'autres
Mmh. Ouais. OK. Oui, tu fais des activités simples.
Ouais. Il y en a d'autres, c'est des, bah, c'est les amis quoi. Avec peut avoir des conversations plus profondes, avoir des conversations, heu, plus sur ta vie privée et cetera.
Mmh. Ouais. C'est ça. Mmh, mmh. Ah ouais non mais complètement.
Ouais. Il y a un truc aussi, i il y a il y a une autre chose que j'aime bien, c'est que, heu bah, mes amis justement, j'aime bien quand ils sont, heu enfin, il y a pas un nom pour ça? Mais c'est des personnes avec qui tu peux avoir des conversations, heu, profondes, que ce soit sur la philosophie, sur la vie et cetera.
Ah oui, des ouais. Mmh. Oui, juste des personnes, bah, intéressantes finalement, enfin. Des gens, heu, qui ont de la conversation, qui qui ont des avis. Ça, c'est ultra important aussi je trouve, heu, d'être, heu, entouré de personnes qui ont des avis. Moi, il y a un truc, heu, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est ceux qui tu leur proposes quelque chose: «Ah ouais bah pourquoi pas? Si tu veux.» Tu sais en fait, ils sont grave blasés, tu vois? Genre ils ils veulent rien faire, heu, ils attendent que tu proposes, heu et moi ça j'ai un peu de mal, tu vois? Heu, je préfère quand les gens ils sont assez proactifs, enfin, tu vois? Genre, heu, quand ils ont un avis tranché, en gros si tu veux pas quelque chose, tu me le dis tout de suite, ça va pas me vexer, tu vois genre, heu. Dis, si si tu veux pas, on fait pas, c'est t pas grave, heu. Genre justement autant faire un truc ensemble, heu, qu'on aime tous les 2.
Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Non, moi, je peux pas. Ouais ouais. Ouais.
Donc, heu, bon. J'aime pas trop ouais, quand les gens sont
Bah, pour le coup, j'ai pour le coup, j'ai une amie et elle est un peu comme ça
Ouais. Ah, c'est dommage.
elle est un peu comme ça dans le sens, où, heu, alors, là on est un groupe fon a on a qu'on a appelé les 5 mousquetaires. C'est un groupe WhatsApp où on raconte un peu nos vies. Et heu et des fois, on propose des sorties et heu, à chaque fois, on demande l'avis de tout le monde quoi. On et on fait en sor juste pour faire en sorte que, ça soit quelque chose qui plaise à tout le monde et elle, à chaque fois qu'on lui demande: «Tu veux quoi?»
OK. OK, ouais. Oui. Bien sûr, ouais. Bah oui, il faut pas qu'ils qu'ils soient forcé quoi.
Elle dit quoi? Elle dit: «Heu je sais pas, heu, je je vais suivre la foule»
Heu, D'accord. OK.
«vous choisissez, je vous suis». En fait, elle a pas d'avis.
Ah, ça tu vois, franchement, enfin, heu, bon, ça veut pas dire que je pourrais
Et je lui ai dit plusieurs fois: «Je n'aime pas»
Bah oui, parce que en fait, enfin. Bah, c'est ça. Genre tu vois, perso, ça voudrait pas dire que je dirais tout de suite: «Ouais, heu, ben, c'est bon, ça sert à rien, heu, tu t'en vas quoi». Non, mais juste, c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'en fait tu te dis: «La personne, heu, ça se trouve, heu, elle se laisse porter, mais elle aime pas ce qu'on fait», enfin, tu vois? Elle n'est pas très impliquée quoi.
«j'aime pas quand tu fais ça». Ouais. Oui exactement. Bah, tu vois, c'est pour ça que moi, c'est pas vraiment une liste à cocher parce que, heu, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais c'est quand même mon amie.
Oui. Oui, voilà parce que au-delà de ça, heu, une personne qui n'a pas de d'avis spécialement et tout, mais qui par contre, heu, tu peux lui faire confiance si tu as besoin de quelque chose, tu peux, heu, compter sur cette personne et inversement, cette personne peut compter sur toi, là, c'est un ami, tu vois? Quand bien même, c'est une personne qui a peut-être pas beaucoup d'avis et cetera, OK, d'accord, certes, mais, comme tu dis: «C'est pas une liste à cocher», heu, parce que s'il manque un truc je veux dire personne n'est parfait, tu vois? Et heu, voilà, il faut accepter que les autres, ils ont des défauts aussi en fait, heu
Ouais. Ouais exactement. Ouais exactement.
c'est c'est normal, tu en toi toi-même tu en as donc, heu, tu peux pas exiger que les autres, ils soient parfaits selon tes critères à toi, heu
Tout à fait. Exactement. Ah oui, il y a un truc que j'ai en aversion, c'est, heu, les mots les gros mots.
Mmh. Ouais. Ah, tu aimes pas les gens qui parlent mal?
Non, pas du tout et heu, en fait, ça p ça peut passer. Si c'est pas poussé, heu, à l'extrême, si c'est pas tiré par les cheveux. Mais il y en a, c'est insupportable et aussi le langage. Le langage dans le sens où, heu, j'ai pas demandé à mes amis de d'avoir, heu, comment dire? Bah, de parler comme Molière. Mais un minimum de classe quoi! Il y en a dans une phrase, ils peuvent te répéter, heu, ils peuvent te répéter «wesh» voilà dans, heu, 5 ou 6 fois dans une phrase
OK. Oui, oui, oui. Oui, il y en a, ils insultent, heu, mmh. Oui. Oui. Oui non, mais faut parler, heu, bien, oui voilà. Oui oui, heu, il y a il y a des choses, heu, oui. Mmh mh. Bah, c'est vrai.
et moi, je supporte pas. Alors que moi-même, je le dis des fois. Je le dis des fois, mais je le sors pas toutes les 2 secondes aussi.
Oui, ça peut arriver. Oui, oui oui. Non mais c'est sûr. Moi c'est vrai que, heu, sur ça je peux un peu te rejoindre. Moi j'aime bien quand les gens sont s'expriment bien, ils sont, un peu cultivés limite, tu vois, heu, que, ils savent quand même, heu, parler quoi. C'est appréciable. Hem, après c'est vrai que je vais enfin, je vais peut-être faire un petit peu abstraction si vraiment j'a j'aime beaucoup la personne et que, elle parle comme ça, c'est pas un point hyper bloquant, tu vois? Mais c'est vrai que ça peut un peu m'irriter puisque, bah, par exemple, je te donne un mais vraiment un exemple, heu, tout bête. Mon copain il donc là c'est un peu au-delà de l'amitié, mais il y a de l'amitié pour créer une relation donc, heu, dans tous les cas, heu, ça rentre un peu dedans, je pense. Heu, mon copain il il s'énerve un peu tu vois? Il il a tendance un peu à à dire des gros mots, tu vois? Bon, moi j'aime j'aime pas trop, ça m'énerve un peu. Mais, heu, genre c'est p enfin, je me dis: «C'est pas très grave, c'est pas pour ça que je vais plus l'aimer et que» non mais voilà, c'est ça. Genre, heu, c'est pas dramatique. C'est sûr que, heu, le jour où on a des enfants, j'aimerais bien qu'il tienne sa langue, heu, devant les enfants. Mais, heu, heu, mais sinon au-delà de ça, bon et ou sinon en public tu vois? Ou même, heu, auprès de mes parents, auprès d'autres personnes et tout. Mais après il sait se tenir, c'est pas le problème, hein. Donc tu vois? À ce moment-là, ça va. C'est plus, heu, dans la sphère privée, on va dire, heu, genre, là il peut il peut s'exprimer des fois, heu, un petit peu, heu, impulsivement, on va dire. Mais sinon, heu, genre ça reste OK. Donc je te rejoins sur ça, je te comprends. C'est, ça peut être, heu, un peu pénible, on va dire.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pas éliminatoire. <chuckles> Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait et tout comme, heu bah il y en a, c'est, heu bah c'est plutôt des potes du coup. Il y en a avec qui des fois je enfin, pas des fois. J'aime bien prendre le temps pour, heu, bien m'expliquer, histoire qu'on comprenne quoi. Mais eux, ils sont tous là en mode: «Oh bah excuse-nous Molière, excuse-nous Shakespeare». Non, mais les gars, ça y est
Mmh. Ouais. Oui. Oui. Mais pourquoi? Mais oui, genre heu
juste parce que je fais l'ex l'effort de bien m'expliquer.
Ah oui non ça je alors bah heu, ça par contre tu vois, c'est un truc j'ai un peu de mal. Parce que genre, pour moi, ce serait p des potes, tu vois? Parce que ouais, je me dis genre: «Heu, attends ces gens -à en fait, ils veulent pas» bah tu vois en fait on en vient à ça, heu un truc qui est, mmh, hyper important pour moi, heu, en tant qu'amie, c'est la qualité d'écoute et à communiquer avec l'autre, tu vois? Genre, heu, écouter l'autre personne quand elle te parle, heu, quand toi tu parles bah que l'autre personne t'écoute, enfin, faut que ce soit réciproque, tu vois? Et heu, si, heu, une personne ne fait pas ça pour moi, c'est c'est pas un ami. Là clairement, heu
Bah ouais, pour le coup, heu, c'est le cas pour moi. Ouais. Ouais, tout à fait.
c moi, ça va ça m'énerve quoi genre, heu, donc, heu, en plus de ça genre, heu ouais?
Exactement. Bah il y a un truc aussi. C'est que, heu, c'est pas des perso c'est pas vraiment des personnes qui vont souvent, s je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent des personnes comme ça, c'est pas vraiment des personnes qui vont te pousser vers le haut. Ces personnes, ils vont plutôt tus te tirer vers le bas
Oui, oui, oui. Oui! Oui, parce que c'est des gens qui s'intéressent pas, en fait. Non, mais exactement. Parce qu'en fait ça, c'est très, heu, ça se dénote beaucoup, tu sais, dans l'expression de dire: «Oh excuse-nous machin», heu, tu vois, heu, de dire, heu: «Ouais, s tu as pas besoin de nous expliquer en fait, heu, déjà on t'écoute pas parce que tu pars dans des délires, tu expliques trop de trucs et tout donc ça nous intéresse pas», donc vu
et ça, c'est problématique. Ouais, ouais. Bah tu vois, surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime bien expliquer et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien expliquer, j'aime bien, heu, narrer des choses. Juste comme ça, pour aucune raison. Mais, heu, mais avec eux, ça passe pas.
Oui! Ouais. Ouais. Non mais je je comprends. Mais tu vois, heu, perso, je suis pareille, genre il s quand il y a un truc qui m'intéresse, bah j'aime bien en parler, tu vois? C'est normal et heu bah si la personne en face, elle t'écoute pas, clairement, heu, c'est que c'est pas la peine quoi. Enfin, ouais, ouais, non, je je suis d'accord. Moi je trouve que, enfin, moi s en fait ça va m'irriter et du coup, heu bah quand quand tu as une amitié où justement tu as des irritants comme ça, c'est que clairement, c'est pas une amitié, enfin
Ouais. C'est un problème quoi. Exactement. Ouais. Bah, tu vois aussi des fois, heu, bah, au début, je l'ai je leur explique des choses. Ils étaient en mode: «heu, OK».
Enfin ouais, le Ouais. Mmh mh. OK, d'accord. Ouais.
Je parle pendant 3 minutes pour expliquer quelque chose. Et à la fin, ils sont en mode: «Heu, ah ouais, OK».
Et ils s'en moquent? D'accord. Ah, c'est cool, hein, ça fait plaisir.
C'est bien des fois, c'est même pas qu'ils s'en moquent. C'est juste que, bah, s'ils campent si, c'est un peu ça. Des fois ils s'en moquent et des fois ils ont juste pas d'avis dessus aussi.
Bah, je pense, ouais. Oui, bah, parce qu'ils s'en moquent. C'est ça, hein. Enfin je Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que, bah, quand tu dis que ces gens-là, c'est des gens qui vont pas tirer vers le haut, je suis d'accord dans le sens où s'ils s'intéressent pas à certaines choses ou, hem, enfin quelque chose de tout court, tu vois? C'est pas forcément la même chose que toi, mais heu, bah, si c'est des gens qui s'intéressent à rien en fait, heu, tu vas pas aller très loin, quoi, genre, heu faut je sais pas, il faut avoir de la discussion, faut avoir des passions, des choses qui intéressent, heu. Enfin ouais, je trouve ça important. Donc heu, c'est sûr que là <smacks lips>
Exactement. Ouais, tout à fait.
Un petit peu compliqué. <chuckles>
Pas qu'un peu même.
Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah puis en plus, heu, implicitement ça vient bloquer la communication, tu vois? Parce que, mmh
Tout à fait, parce que, c'est plus, heu, c'est plus un dialogue, c'est un monologue en fait, tu parles
Ouais, c'est ça, voilà. Mmh.
et eux ils écoutent, c'est tout.
C'est ça, enfin, ils écoutent, heu, des fois tu parles à un mur hein, qu'on se le dise clairement. Franchement, c'est moi je le vois plus comme ça hein. Malheureusement, heu, c'est j'aime pas hein, mais heu, c'est c'est vraiment la la réalité quoi, genre, heu, tu faut pas se voiler la face, quoi, donc heu, puis ceux qui font genre de t'écouter pour être sympa, heu, c'est pas mieux, hein.
Bah écoute, tu pou ouais exactement. <chuckles> Ouais. Exactement, mais c'est bien dommage. Exactement, mais bah tu vois, heu, à l'instar de mon enfin, comment dire? Il y a mon meilleur pote, lui, c'est complètement différent parce que, heu, je me rappelle des fois, il venait chez moi et il repartait chez lui à 23:00, à 00:00 et inversement, je repartais chez moi, heu, quand j'allais chez lui à m vers m 23:00-00:00 des fois même 01:00. On parlait de quoi? On parlait de l'espace, on parlait de la vie, on parlait de tout et de rien, mais ça divague sur tout. Avec lui, ça passe crème, mais les autres, vraiment pas, quoi.
Même si ouais. Ouais. Ouais. Ouais, de plein de trucs. Trop bien! Ouais, mais oui, de fou! Mmh et en plus le le temps il passe tellement vite, heu, dans ces moments là. Genre c'est tellement bien, tu as l'impression que je sais pas genre, comme ouais, le temps s'arrête, enfin, c'est trop étrange, heu <chuckles>
Exactement. Ouais et on se faisait gronder à l'époque parce qu'on était mineur. <chuckles>
<laughs> Ouais, donc heu, non mais tu vois je trouve que ça, ça ça montre de belles amitiés et surtout des amitiés qui vont durer, tu vois? C'est c'est trop important.
Ouais.